Ako talagang ano lang ako, yung kumbaga yun lang, nakaka-relax kumbaga, hanggang sa
Mm mm.
yun lang panonood ka tapos, eh, ganun lang talaga nararanasan ko, oo, oo na nagne-netflix ako, amazon, or ano.
Oo ganun. Nagne-netflix ka ba o ano pa yung mga ginagamit mo? Oo.
Gumagamit ako ng mga ganon, pero usually nga din YouTube sa TV, sa computer.
Mm mm. Yes oo, tas pag stress ka, oo, baka nakaka-distress sila eh 'no, na 'di ba depende pa rin naman sa kung ano yung papanoorin mo. Kasi 'di ba
Mm. Mm. Or ang mga games din, 'di ba, mga games, oo. Mm.
Ayun, oo, nabanggit mo nga. So nagge-games ka sa phone mo, oo.
Oo.
Ano yung favorite mo ngayon? Meron ka bang re ma-recommend ganyan?
Hindi, kasi ako ang inaano ko lang yung mga Anong tawag dun? Yung mga puzzle-puzzle, mga words, oo mga ganon. Oo, tas yung problem solving, yung mga problem solving may stage stage level.
Mm. Puzzle games, ayan. Uy, gusto ko rin yun, mga word games, mga af ah Mm. Mahilig ka sa ganun ano, na ako rin actually mga yan yung mga puzzle centric na mga apps or games. Um, kahit hindi sa phone ah, meron kasi akong playstay ayan isa pa yan yung PlayStation nagla mahilig din ako sa video games eh, so
Oo.
isa yan sa mga eg eg halimbawa ng technology na nagpapa-relax sa'kin, nagpapasaya, yun lang naman ang mga luho ko actually pero ayan, ah ah, kahit papaano i hindi ko na kailangang gumala. Uy pero hindi naman ako ganun ka-outgoing kumbaga siguro halata naman 'no <laughs>
Mm. Mm. Mm. Mm. Hmm, mm.
Ayan, so ikaw ba may experience ka ba na naabuso mo or na overuse mo yung technology sa pagrelax-relax o naging sanhi pa siya ng stress ayan, may mga ganyan ka na bang ah, naranasan?